Nah, kalo 1 harian sepertinya belum ya, Kak. Tapi kalo, eee, mengurangi itu udah. Jadi kan dulu tuh aku itu loh, Kak, sampai yang kecanduan banget ya, sosial media itu kan, sampai, mmm, durasi layar kita kan, bisa kan di-tracking dari handphone kita tuh, aku buka Instagram, mmm, sosmed dan lain-lainnya tuh, sampai 8 jam lebih loh, Kak.
Belum ya? <chuckles> Waduh. Itu tertera atau d eee, adat record-nya ya?
Iya, serius. Mmm, ada record-nya, apalagi di Instagram tuh, sekarang, mmm, Kakak bisa lihat di profile, terus nanti ada kayak berapa sih durasi harian kita di Instagram, berselancar itu bisa. Nah, mmm, ap apakah dulu aku detox handphone detox handphone, Kak. Tapi dalam masa kerjanya aja, jadi pas kerja tuh, bener-bener Kak, bener-bener yang enggak apa ya, enggak yang buka handphone ya. Tapi setelahnya kadang diri ini tuh, masih merasa kayak butuh hiburan sedikit ya, Kak. Jadi, eee, masih buka handphone, tapi ya dalam jangka yang wajar. Nah, terus penting banget untuk enggak buka handphone tuh sebelum tidur nih, Kak. Jadi iya kan, takutnya nanti berga bergadang lagi, terus setelah bergadang, mmm, apa, ngecek-ngecek handphone tuh sampai jam 2 malam, itu pernah kejadian di aku, terus besoknya kita
Waktu yang dihabiskan ya? Hmm. Iya iya iya iya. Oh, untuk kerja aja ya? <chuckles> Mhm. Oh, iya iya iya iya. Heeh heeh. Kena keterusan gitu ya, maksudnya? Niatnya mungkin mau mau cuman sebentar aja gitu kan, barangkali?
Iya, candu banget kan, Kak. <chuckles> Hmm. Betul niatnya tuh cuma 15 menit kan, Kak, kayak aduh 15 menit deh, taunya Kak, 2 jam sampai 3 jam, ha akhirnya tidurnya larut malam, besok pagi kan mau kerja dan sebagainya, jadinya terganggu, Kak, gitu sih. Nah mhm, betul banget sih, ba bagus banget sebenarnya untuk detox handphone itu ya, Kak, tapi sepertinya memang, mmm, apa ya namanya, perlu latihan lebih intens lagi, supaya memang bener-bener, mmm, kita tuh konsisten gitu.
Eh taunya. <chuckles> Iya iya. Betul betul. Hmm. Oh gitu, sekarang aku penasaran nih, misalnya nih ada, eee, kan kamu udah pernah ya, melakukan itu kan? Eee, misalnya ada seseorang yang coba juga untuk, eee, menghilangkan ketergantungan atau terganggu dengan smartphone gitu. Eee, apakah kamu pernah atau ide ini bagus nggak, untuk diterapkan? Misalnya nih, kita melakukan kegiatan olahraga atau misal melakukan hobi, kira-kira kamu pernah melakukan atau efisien nggak yang seperti itu?
Mhm. Hmm. Iya. Oke, mhm. Hmm. Mhm.